देखिए अ अ, जब भी बात होती है घर की तो वो इंसान का ना अ, सबसे अ, पसंदीदा जगह होता है जहाँ पर वो अ, चैन से रह पाता है। अपने परिवार वालों के साथ रहता है। अ, अपनी मनमर्ज़ियाँ कर सकता है। अ, ब भले ही पूरा दिन उसका जैसा भी बीते आखिरकार वो जब वो अपने घर पे आता है तो उसके पास ना वो सुकून लौट कर वापस आता है। लेकिन इसके बावज़ूद भी ऐसा होता है ना, कि घर के अंदर ही कभी-कभी अ अ, हम सबके लिए कोई न कोई पसंदीदा कोना ज़रूर होता है जो अ, हम सबका कोई फ़ेवरेट जगह है। है ना? जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो अ, मैं ये समझने की कोशिश करूँगा आपसे कि आपके घर में ऐसा कुछ आपका आरामदायक कोई जगह या कोई कोना है जो आप बहुत पसंद करते हैं और क्यों?
हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। अ, देखिए 2 जगह हैं मेरे कमरे के अंदर ही अ, जहाँ पे मुझे आरामदायक मुझे ज़्यादा महसूस होता है और मैं ज़्यादा विश्राम या फ़िर है ना, खुद को आराम देना भी वहीं पे महसूस करता हूँ। एक तो मेरा बिस्तर ही हो गया क्योंकि जब भी मैं बिस्तर में आता हूँ, तो देखिए क्योंकि मैं जब भी काम से आता हूँ ना, तो बैग-वैग रखने के बाद, मुँह-हाथ धोने बाद अ, सबसे पहला काम मेरा ये रहता है कि पीठ को सीधा किया जाए। और आदमी जब भी रिलैक्स अ, पोज़िशन में इस तरीके से जाने का मन होता है तो वो अपने आरामदायक जगह में ही जाता है। तो मैं या तो बेड में लेट जाता हूँ या फ़िर क्या है कि मेरे कमरे में ना टीवी लग रखा है छोटा-सा और उसके आगे बीन बैग है। या फिर मैं बीन बैग में लेट जाता हूँ। हालाँकि आजकल बीन बैग कहने पर ही थोड़ा-सा ओल्ड-फैशन बोल देते हैं लोग। लेकिन ये बीन बैग काफ़ी समय से है मेरे पास। तो बिल्कुल मैं वहीं पे बैठता हूँ और कभी-कभार ना अपना वीडियो गेम खोल के थोड़ा-सा चेक वेक कर लेता हूँ कि, भई क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं क्योंकि मुझे गेम खेलने का भी थोड़ा शौक है। इसलिए जी।
उम हुँ, हुँ। <laughs> जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। क्या बात है। <laughs> हुँ। क्या बात है! आपने ये बात कही अ, बीन बैग की। अ, हाँ, देखिए मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि उतना पुराना भी नहीं हुआ है। बिल्कुल अ, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत स समय बाद ही इस चीज़ का आप कह लीजिए कि अ, मतलब लोग अपनी ज़िंदगी में अ, अब आजकल ह हर घर में अ, इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं न कहीं और ये सही मायनों में कहा जाए तो आरामदायक तो है। तो मुझे ये बताइए कि आपका ख्याल ये क्योंकि एक अ, बिस्तर जो आपका स आपके लिए सबसे पुराना साथी रहा होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसके बाद आपने इस बीन बैग को चुना। ऐसा क्यों हुआ? कब आपने इसके बारे में फ़ैसला किया कि आपको 1 बीन बैग चाहिए और उसमें जैसे आप बैठते हैं तो अ, आज भी अगर आप वहाँ पर बैठते हो तो आपको कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन-कौन सी यादें हैं जो आपकी उसके साथ जुड़ी हुई हैं?
जी, जी। उहुँ। जी। देखिए, चुनाव तो देखिए मैंने इस तरीके से किया कि हर चीज़े बैग में रह के तो नहीं की जस ज की जा सकती, है ना? ख़ास करके अ, अगर मैं देखिए बीन बैग तो अच्छा लगता भी है वैसे भी कमरे को अच्छा है ना? देखने में भी अच्छा लगता है वो, अगर बीन बैग हो। तो कहीं न कहीं, वो जो एक नए ज़माने का जो उसमें जो फ़ीलिंग आता है ना, वो भी होता है, और दूसरा चीज़ क्या है कि अ, हालाँकि जैसे मैंने बताया कि मैं कंसोल में गेम अ, खेलने का कभी-कभार शौक़ है जब भी मेरी छुट्टी होती है। तो अब जो टीवी है, वो काफ़ी दूर है। अब मुझे कंसोल को वहाँ पे रखना पड़ता है। तो मुझे अभी भी पता था पीएस2 जब हमने लिया था, तो आज से तक तक़रीबन बहुत साल हो गए उसको। तो तब का ये बीन बैग है, और तब इसी वजह से लिया था कि ता ताकि हम लोग बीन बैग को अपने मर्ज़ी से जहाँ भी लगा सकें। क्योंकि उसको तो कहाँ इ कहीं पे भी रख दो, वो, है ना? मज़े से वो बैठ जाता है। और अपना रिमोट लेके खेलते रहो, अपने जॉयस्टिक से खेलते रहो गेम। तो चक्कर तो वही था शुरुआती दिनों में, लेकिन धीरे-धीरे फिर अ, कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कमर सीधा करने के चक्कर में, मतलब कभी-कभार थक के जब मैं बाहर से आता था, मैं बीन बैग में लेट जाया करता था, और एक बार तो मैं दिन में वहीं पे सो गया। तो तब मैंने ए महसूस किया कि अरे, आरामदायक तो है ये, वाक़ई में आरामदायक है, और मज़ा भी आता है इसमें सोने से। मतलब ये पीठ को ना अकड़ाता नहीं है बिल्कुल तरीके से, जैसे आप कुर्सी में अगर सोओगे, तब भी अ आपका जो पीठ है, बिल्कुल फ्लैट रहता है, सीधा रहता है। ये कहीं न कहीं ना, फिर जब आप उठते हो तो पीठ में दर्द होने लगता है। तो बीन बैग में ऐसा काम नहीं है। अगर आप पैर को आगे सीधा कर लीजिए और बीन बैग में आराम से लेट जाइए, वो अपनी शेप बदल देता है ना इंसानों के अनुसार, तो वो बिल्कुल उसमें मज़ा आ जाता है। जी।
जी बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ।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 क्या बात है, क्या बात है! आपने अ अ, बीन बैग का पूरे अ, मतलब हर एक तरीके से उसको अ, इस्तेमाल किया है, ये तो समझ में आ रहा है। अब चूँकि ये आपका सबसे पसंदीदा है, और आप के कह रहे हैं कि आपको गेम खेलने का बड़ा शौक़ है, आप खेलते भी हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि दोस्त-यार आ गए और अ, साथ में मिलके आप लोग गेम खेल रहे हैं, और आपका वो पसंदीदा बीन बैग कोई और आ के झपट ले, और उस वक़्त आपके आप औ के और आपके दोस्तों के बीच में, या आपके भाई-बहनों के बीच में कभी-कभार उसके वजह से ये है ना अ, झगड़े हो गए ताकि आपका जो पसंदीदा जगह है, वो कोई और छीन लिया? तो होती है ना मन में कभी-कभी ऐसी अ अ, मन मनचाहा चीज़ अ, दूर कहीं और दूर चला जाता है, तब थोड़ी-सी होती है, मतलब गुस्सा आता है। अ, कभी-कभी आपने ख़ुद को ख़ामोश किया हो, या जबरदस्ती उसको वापस दोबारा हासिल किया हो, ऐसी कोई घटना है तो बताइए।
<chuckles> जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी, जी। नहीं मतलब अ, जो कोई भी आके बैठता है मेरे बीन बैग में अगर उसका दुरुपयोग नहीं कर रहा है क्योंकि कई लोग होते हैं ना, जो कुतरने लग जाते हैं किसी न किसी चीज़ से अगर चाबी का छल्ला भी होगा ना, उनके पास गाड़ी का उससे ही कुतरने लग जाएँगे किसी भी चीज़ को। तो मेरे दोस्त कई है वो जब भी आते हैं हाथ में उनके चाबी रहता है गाड़ी का। वो ना बीन बैग को ऐसे कुतरते रहते हैं कुतरते रहते हैं। मैं उनको डाँटता हूँ, "अबे! मैं बोलता हूँ पागल हो गए हो तुम लोग? वोह फट जाएगा, वो निकल जाएगा पूरा उसका रूई अंदर जो भी है उसका।" तो और मैंने वो और मैं उनको बोलता बहुत पुराना है ये। अ, इतना पुराना है जब शायद मतलब कहीं न कहीं मेरे दिल के करीब है और मुझे ना, ज़्यादा नफ़रत तब भी होता है, मैंने बिल्कुल टीवी के नीचे ही बीन बैग को लगाया है। है ना? जब भी कोई जब भी मेरे बड़े भाई छुट्टी आते हैं वो बाहर काम करते हैं। अभी वो वो बीन बैग उठा के या तो फिर डाइनिंग हॉल में ले जाएँगे हाँ, या फिर कहीं पे अ, लिविंग रूम में ले जाएँगे दूसरे लिविंग रूम में। तो मेरे को बड़ा चिढ़ मचता है। अरे उसको वहीं पे रहने दो उसका जगह वहीं पे है, वहीं पे मैं सोता हूँ, वहीं पे मैं आराम करता हूँ, वहीं से मैं गेम खेलता हूँ। उसको तो मैं मेरा ना झक हो जाता है उन उस मेरे भाई के साथ बड़े भाई के साथ। बहसबाज़ी हो जाती है कि उम, इसको मत उठाया कर। तुझे ले जाना है ये कुर्सी है। इतने सारे कुर्सी पड़ रखे उसको ले जा कहीं पे भी जाके बैठ धूप सेक जो भी करना है। ये बीन बैग को कहीं पे मत ले जा उसको यहीं पे रहने दे। तो मेरे को पता नहीं मानसिक तौर से ये ऐसा है कि ये यहीं पे रहे तो सही है। जहाँ पे मैंने उसको स्थापित किया है। जी।
हुँ। <laughs> जी। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ।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 <giggles> जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। अ, बहुत सही बहुत सही। ये समझ में आता है। देखिए ये तो एक लगाव है अ, क्योंकि आप आपने एक अ, है ना? अ, <clears throat> जब आपने बीन बैग खरीदा तो उसके पीछे के आपने जिस तरह से कारण बताया कि किस लिए खरीदा, क्यों रखा गया है वहाँ पर आपने, किस लिए वहाँ पर रखा है और जब भी आप आए और आपको जब भी गेम खेलना हो और मान लीजिए कभी रिलैक्स भी करना हो तो आप उसको उसी जगह पे लेके इस्तेमाल करें और अगर उसी को कोई वहाँ से हटा दे चाहे कोई भी हो तो चिढ़ तो आएगी ही आएगी। ये बात तो बराबर है। अ अब अब चलिए अ, बिस्तर पे आते हैं क्योंकि आपका बिस्तर भी बहुत अ, मतलब पसंदीदा जगह है आप आके लेट जाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपका बिस्तर कोई और इस्तेमाल कर रहा है और उसको पूरी तरह से बिगाड़ दिया है और आपका द एकदम देख के दिमाग ख़राब ग हो गया हो। क्योंकि आप उसको किस तरह से सवार के रखते हैं? आपका मतलब कितना ज़्यादा लगाव है उसके प्रति?
जी। जी। <chuckles> जी। <chuckles> देखिए बहुत ज़्यादा लगाव है। हालाँकि मैं तो परफ्यूम भी छिड़क के रखता हूँ इसमें बिस्तर में अपने। मेरा थोड़ा-सा शौक है जब भी मैं सुबह उठता हूँ तभी तह वगैरह लगाता हूँ ना, जब भी मैं चद्दर-वद्दर जो थोड़े-से इधर-उधर हो जाते हैं अपने तह लगाता हूँ अ, जो भी मैं ओढ़ता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा-सा परफ्यूम छिड़क देता हूँ। हाँ ताकि जिससे कि अच्छा रहे है ना? अगर दूसरा इंसान भी कोई आए मेरे कमरे में उस बिस्तर में बैठे, बैठने के लिए कुछ नहीं है लेकिन मेरे मामा के बेटे हैं एक। अ, जो कि अभी 16-17 साल के हैं। अच्छा वो आते हैं उसके ही बिस्तर के ही बगल में मैंने अपना लैपटॉप वगैरह र रखा हुआ है ताकि मैं काम कर सकूँ। अब वो ज आते हैं वो बोलते हैं, "भईया मैं लैपटॉप में पिक्चर देख लूँ फ़िल्म वगैरह?" मैं बोलता हूँ, हाँ देख लो। जब मैं आता हूँ ना थोड़ी देर बाद अरे वो तो कागज को वो नहीं कर देते जब हम अ, मोड़ देते हैं पूरा वैसा बना बना हुआ होता है मेरा ये चादर तो बेड का, और मेरा सनकता है दिमाग उस समय। <laughs> और मुझे बड़ा दिमाग खराब होता है और मेरा जो पिलो है वो अलग पता नहीं कहाँ पे बिखरा पड़ा है। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि अ, मुझे अभी पता है दशहरे का त्योहार था उस समय रिश्तेदार वगैरह आए थे। अब उनको तो कुछ बोल नहीं सकते। उनके बच्चों को, हाँ 2 थे उनके लड़के, अ, एक 10 साल का था, एक शायद ऐसे 15-16 साल का था, एक तो बड़ा ही था। तो उन्होंने कहा, मुझे बोला ही मेरी माताजी ने कि इनको तू अपने रू रूम में सु सुला देना, ठीक है? बड़े-बड़े हैं। मैंने हाँ ठीक है। अब मैं मैं अब मैं शाम को कहीं पे गया। अब वो लोग मेरे रूम में ही थे। उन्होंने कहा कि गेम लगा दो मैंने गेम लगा दिया। अरे बाप रे! मैं आके देख रहा हूँ। वो पिलो से फ़ाइट वो WWE खेल रहे हैं मेरे बेड में। <laughs> मेरे को दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला ये क्या है यार? अब मैं उनको तो कुछ नहीं बोल पाया जाके मैं मम्मी को ही बोल रहा था। अरे यार मम्मी यार भगाओ उनको यार वहाँ से यार। वो कहीं पे किसी और रूम में सुलाओ। तो कहीं न कहीं देखिए चीज़ें जुड़ रखी हैं। जब भी मैं कुछ सोचता हूँ तो ये मेरा बेड होता है, रिलैक्स करते वक़्त भी मेरा ये बेड होता है। जो भी गतिविधियाँ चलती हैं उसका निवारण जब भी हम खुद से करते हैं, तब भी इसी बेड में मैं सो सोता हूँ। तो कहीं न कहीं एक मानसिक रूप से, स्वाभाविक रूप से भी जुड़ाव होता ही है इंसान का, है ना? तो बिल्कुल, और खास करके मुझे नींद मेरे बेड में ही आता है। मतलब मैं कहीं पे भी चल जाऊँ, मुझे अभी भी याद है मैं अपने दोस्त के बड़े भाई के शादी में गया था, वहाँ पे रुकना पड़ा था। मुझे पता है मेरा रात पूरा खराब हो गया था। मेरा आँख खुला का खुला था, मुझे नींद ही नहीं आ रहा था। और तब जाके मुझे पता चला अपना बेड अपना होता है। चाहे जो भी हो नींद यहीं पे आता है। जी।
अच्छा। <laughs> हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। ठीक है, ठीक है। हुँ।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 अ, म। हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। <laughs> अ। <laughs> जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल सही बात कही है आपने और अ, जिस तरह से आपने अ, अन मतलब आपने बेड के बारे में जिस तरह से आपने बताया जो आपका बिस्तर है और कितना पसंदीदा है। अब अब क्योंकि अ, बात हो ही रही है आपने मेहमानों की बात छेड़ दी। तो इसी प्रसंग में एक मेरा अ, अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि अ, ब जो भी आपके मान लीजिए जो पसंदीदा कोना है, आपका आरामदायक जगह है। जब घर में कोई त्योहार होता है, जब मेहमान आते हैं उसको किस तरह से आप सँभालते हैं, किस तरह से आपको मतलब उस चीज़ के ऊपर ना निगरानी रखते हैं कि वो चीज़ सही सलामत रहे, बिगड़े ना। क्योंकि बच्चे आ जाते हैं, बड़े तो खैर समझदार लोग के लिए चलो ये चीज़ अलग रहती है, लेकिन जब छोटे बच्चे आ जाते हैं उनको सँभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस इस बारे में बताइए कि आप किस तरह से चीज़ों को संजो के रखते हैं उस समय?
जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। देखिए मैं एक क़िस्सा यही क़िस्सा बताना चाहूँगा अ, कि एक बार क्या हुआ अ, रिश्तेदार वग़ैरह आ गए, ख़ास करके वो दूर के थे और बच्चे वग़ैरह थे उनके साथ ना, 6-7-8 साल के जैसे बच्चे थे। अ, एक लड़की थी एक लड़का था। तो अच्छा मैंने रूम बंद कर दिया, मैं अपना कमरा बंद कर देता हूँ, जो भी देखना है घर में और कमरे देखो मम्मी को भी बोलता हूँ उन लोगों को जहाँ पे भी बिठाना है बैठक में आप क्योंकि बैठक में बिठाया जाता है ना बैठक कमरे में लेकिन फ़िर अब उन्होंने क्या अब कहा, अब क्योंकि वो दूर के रिश्तेदार थे, घर दिखाओ। अ आपको पता ही है घर की माताएँ कैसी होती है? हाँ, हाँ बिल्कुल आओ-आओ, परदे भी नहीं लगाए हुए हैं, फ़लाना ढिमकाना, तो वो मुझे बोलते हैं कि कमरे को क्यों वो किया तूने कुंडी लगा के रखा है, वो कुं कुंडी खोल दिया मेरे कमरे का। और अंदर जाके क्योंकि देखिए मैंने ना वो जो अ, एक्शन फ़िगर्स वग़ैरह भी हैं वो भी रखे हुए हैं अपने गेम के नीचे अच्छा दिखने के लिए। और वो बच्चों के आँख में पड़ा तो फ़िर आपको पता ही है। और उन्होंने उठाया मेरे बीन बैग के ऊपर तो ऐसे वो लोग कर रहे हैं जैसे रेसलिंग में वो ऊपर से वो नहीं मारते जो एक तरीके से स्लैम मारते हैं। ऐसे स्लैम मारे जा रहे हैं ऊपर से कूद-कूद के मेरे बीन बैग में और मेरा यहाँ दिल धड़क रहा है। मैंने बोला यार फट ना जाए इसका पूरा रुई ना उधड़ जाए, बाहर ना आ जाए बेचारे का अंतिम, अंतिम दिन ना बन जाए मेरे बी बीन बैग का। फ़िर जैसे वो बड़े-बड़े बाहर गए ना तो मैंने उनको ना ऐसे आँख दिखाया क्योंकि देखिए अब मैं बोल तो कुछ नहीं सका मैंने उनको आँख दिखाया हाँ ऐसे करके, नहीं! तो तब मु उन-उन्होंने देखा तो बोलता है ए-एक बच्चा, "अरे! भईया बोल रहे मत कर मत कर तुझे मारेंगे वो फ़िर, चल-चल बाहर आ जा।" तब जाके वो बाहर गए और मैंने फ़िर चेक किया अपना बेन बीन बैग क्योंकि वो बीन बैग भी सिला हुआ होता है अ, बीच से ना, बीच से बिल्कुल उसका सिलाई होता है, वो अ, हालाँकि बहुत मज़बूत सिलाई होता है। लेकिन अगर आप ऐसे स्लैम वग़ैरह करते हो उसका पूरा रुई बाहर आ जाता है। मुझे वही डर लग रहा था। और एक्शन वग़ैरह, एक्शन फ़िगर वग़ैरह को फ़िर मैंने अपना तय करके जहाँ पे था वैसे ही रखा। मुझे अपने चीज़ें जो घर में है ना जहाँ पे हो वहीं पे सही लगता है। जी।
हाँ, हाँ। <laughs>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 हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, हाँ। <laughs> अ, जी, जी, जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ। हुँ <clicks tongue> बहुत सही कहा आपने अ, मतलब चीज़ों को अ, समेट के रखना और जिन स चीज़ों से जुड़ाव होता है ख़ासकर अगर वो आपका पसंदीदा जगह हो, आरामदायक जगह हो कोई बिगाड़ दे तो बहुत-बहुत परेशानी होती है। उसको संभाल के रखना बहुत ब क्योंकि घुमा-फ़िरा के ज़िम्मेदारी खुद की बन जाती है दोबारा उसको समेट के फ़िर से उसी तरह से अ-अ, मतलब बना के रखने में। अ, चलिए खैर अ, बात तो हम लोग कर रहे हैं अभी घर में आपने ब अ, त्योहारों की बात कर ली, मेहमानों की बात हो गई। अ, अभी ऐसा भी होता है ना कि मान लीजिए कि आप अ, हम लोग जब भी आरामदायक कोने की बात करते हैं, जगह की बात करते हैं। ऐसा भी होता है ना कि ये आरामदायक जगह हम लोग हर एक क्षेत्र में ढूँढते हैं। मान लीजिए आप अपने कार्यक्षेत्र में हैं, कहीं पर आप हैं अपने कार्यालय में वहाँ पर भी आपके लिए एक आप अपने अपने लिए ना आराम से जगह आरामदायक जगह बना लेते हैं। आपका केबिन हो या कहीं पर भी हो। या मान लीजिए आप अपने स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं तो हर जगह मैं इसके बारे में आपसे समझने की कोशिश करूँगा। कभी ऐसा हुआ जब आप मान लीजिए अपने पढ़ाई के दिनों में हो गया हो या फ़िर आप जॉ नौकरी करते हैं उस समय कभी भी ऐसा हो गया हो? जहाँ पर आप काम करते हैं, उस जगह को आपने समेटा हो, अपनी तरक्की से उसको बनाया हो, अपने लिए ऐसा अ, कोना बनाया उसको ताकि वो आप जब भी जाओ, आपको ना एक मन से संतुष्टि मिले और वहाँ पर जो भी गतिविधियाँ आपको करनी हों, आप आराम से चैन से कर सको?
जी, जी। बिल्कुल। जी, जी बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। जी, जी। जी। हाँ, बिल्कुल मतलब स्कूल में तो ऐसा नहीं था, क्योंकि स्कूल में तो अधिकतर अ, सीट वगैरह बदलते ही रहते थे हमारे। लेकिन हाँ काम में बिल्कुल है एक जगह और कैंटीन में है वो। हमारे जो काम में जो कैंटीन है, वहाँ पे एक कोना है और हालाँकि मैं आपको सच बताऊँ मैंने ना अ, जो चाबी के अ, गाड़ी के चाबी से कुरेद-कुरेद के वहाँ पे नाम भी लिख दिया है उस अ, बेंच के ऊपर। अपना नाम लिख दिया है मेरा कि भाई ये कोना मेरा है। और क्योंकि देखिए अब इतना बहुत ज़्यादा आरामदायक नहीं है। आरामदायक अगर मैं बोलूँ तो मझे मानसिक तरीके से ज़्यादा आरामदायक वहाँ पे मिलता है। जब भी मैं उस कोने में पहुँचता हूँ, चाय वगैरह जो भी अपना खाता हूँ, जो भी मेरे दोस्त वगैरह होते हैं तो ठीक है कभी नहीं होते तब भी ठीक है। तो लेकिन मुझे रिलैक्स काफ़ी मिलता है वहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे जो जो कहीं जूझ रहे होते हैं ना हम भी काम से, कई गतिविधियाँ चल रही होती है दिमाग से। तो कहीं न कहीं वहाँ जाके ना रिलैक्सेशन मिलता है कि चलो हाँ चलो ठीक है अपना चाय का चुस्की लेते हैं मज़े से। थोड़ा देर ए हेड डाउन करके थोड़ा-सा मैं अ अ आँखों को भी थोड़ा आराम देता हूँ। फिर निकलते हैं यहाँ से 10 मिनट में काम की ओर। तो ये सभी चीज़ें ज़रूर-ज़रूर चलती हैं। तो कैंटीन में बिल्कुल है मेरे काम के स्थल में जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। <laughs> हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। क्या बात है! क्या बात है! मतलब आपने हर जगह आपने लिए थोड़ी-थोड़ी एक अ, आरामदायक जगह बना रखी है। और खासकर अगर जैसे आपने बात की अपने अ, ब कार्यस्थल में जहाँ पर कैंटीन में है उस जगह को तो अपना बनाने के लिए आपने मतलब नाम भी अपना लि लिख डाला वहाँ पर, सही है। काफ़ी-काफ़ी अनोखा था और काफ़ी मजेदार भी था। मने जिस तरह से आपने है ना? अ, आरामदायक जगह का विवरण दि दिया अपने घर में हो या अपने कार्यस्थल में हो, काफ़ी ज़्यादा शानदार लगा। अ, आपके अनुभव भी काफ़ी ज़्यादा मजेदार थे, सुनने में काफ़ी मज़ा आया। अ, उम्मीद यही करेंगे की दोबारा आपसे मुलाकात हो, ऐसे किसी नए रोचक विषय पे आपके साथ बातचीत हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
<laughs> <laughs> जी। जी, जी बिल्कुल। जी। जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद इतने प्यारे प्रश्नों को पूछने के लिए। आशा करता हूँ सिर फिर किसी नए विषय में बात होगी, धन्यवाद।
जी।